Tsaka, yun lang. Tsaka sa tingin mo ano kaya mga benepisyo ng pagbabasa rin ng libro kumpara sa panood ng peli pelikula?
Ah, siyempre sa pagbabasa ng libro mas, ah, mas pinapagana nito ang utak mo, 'no, parang, ah, mas pina pinapalawak, oo, pinapalawak niya yung isip mo sa binabasa mo. Ah, hindi tulad sa libro na parang, ah, hindi tulad sa pelikula na parang relax ka lang, nanonood ka lang nakikita mo lang, di ba? Hindi mo kailangan ng, ah, malawak o malalim na pag-iisip sa panonood, di ba? Hmm ayun, tsaka dagdag ko lang din kaya mas masarap manood ng pelikula kapag nakauwi ka na o kaya day off mo kasi yun yung mga yun yung mga panahon na gusto mo na ipahinga yung utak mo kaya.
Tama tama. Sang-ayon ako diyan. Tama tama. Oo, tama tama. Tama tama. Tama. Tama tama. Oo, nga, eh. Tama tama. Oo, tama. Oo nga, eh. Kumbaga reward mo sa sarili mo, di ba?
Oo tsaka pahinga rin sa utak, kasi siyempre kung magbabasa ka pa magbabasa ka pa rin ng libro, eh, di gagamit ka pa rin ng utak dun hindi na napahinga. <laughs>
Tama tama. Oo nga, eh, kasi i-analyze mo pa yung istorya, di ba?
Oo, ni yun kaya ganun ang ginagawa ng pamparelax ng ibang tao, kasi nga pag sa panonood ng pelikula hindi mo kailangan ng malalim o malawak na pag-iisip diyan, para lang manood ng pelikula, di ba? Oh.
Tama tama. Tama, sang-ayon ako diyan sa punto mo. Ah, para sakin naman ang pagbabasa ng libro ay siyempre nakakatulong sa pagpalawak ng ating bokabularyo, di ba, at kaalaman kasi habang tayo'y nagbabasa hindi lang sinusundan ng kuwento kundi natuto ka rin ng mga bagong salita o ideya, di ba?
Uya. Mm, tama. Mm, oo. Tama yun.
Kasi sa libro mas de detalyado com compared dun sa pelikula.
Oo.
Di ba? Tsaka yung mga iniisip ng karakter tsaka background ng mga pangyayari, ah, lahat yan mas malalim mong maintindihan kapag binasa mo, di ba? Kasi sa pelikula limitado ang oras kaya't maraming parte ng kuwento ang hindi napa naipapakita rin, di ba? Tsaka sa tingin ko, nakakahasa ito ng ating imahinasyon, di ba, ang pagbabasa dahil wala kang visuals na nakikita, ikaw mismo ang nag-imagine kung paano ang itsura ng mga karakter, lugar at yung eksena, di ba, kasi sa ganitong paraan mas naging personal ang karanasan mo sa kuwento. Tsaka ikaw ang gumuguhit sa isip mo kung ano ang mga mundo ng binabasa mo, di ba, kasi sa pelik sa pelikula naman, ah, fix na ang lahat kung ano ang pinakita ng direktor, yun na yun, di ba?
Mm. Tama yun. O oo. Mm. Oo. Tama.